Да, так и было. То есть я была очень рада попасть на этот проект, очень собой гордилась. И я как бы стала предлагать идеи. То есть это было такие То есть это не что-то, что я прям разработала от начала до конца, а скорее это было такое: "А что, если попробовать это?"
Мгм. А. То есть такие мелкие вкрапления, да, и что, э, ты с этим поделилась вот непосредственно со своим боссом, который тя взял на работу, или просто с какими-то коллегами, изначально боясь сразу сказать это боссу? Может быть, а, думала, наверно, это нелепо будет выглядеть, э, сначала надо вот когда ап как бы, обсудить это, а, с другими, как у тебя это выглядело?
Да. Мгм. Ну, я попыталась обсудить это с коллегами, но коллеги, как бы, занимались абсолютно другими проектами. То есть им, в принципе, как бы, они не до конца понимали, как бы, чем я занимаюсь. То есть какой-то
Мгм. То есть это другая стезя, не не та, ж на которой ты работала. Ага. И что? И провалилась твоя идея?
Да. Да. И Ну вот, и, как бы, с коллегами я этим делилась, они классные ребята. То есть они говорили, что вот, как бы, звучит интересно, звучит классно, типа, ну, давай удачи с этим. Но они как бы до конца не понимали, о чём идет речь вообще, конечно же.
Мгм. Мгм. Просто такие общие слова подбадривали тебя, да?
И я делилась Да, просто хорошие ребята были, то есть хорошая атмосфера. И я, как бы, предлагала эту идею ментору моему. И сначала, знаешь, было такое странное немножко, как бы, отнекивание, что-то вроде: "Ну да, ну да, ну, может быть, но потом, ну, там, ну, посмотрим". Ну вот такое вот.
Мгм. Мгм. И тебе было, наверно, как-то обидно, или, а, ты это восприняла, а, на свой счет, как: э, "Ты еще не доросла", скажем так, до вот этого момента, когда ты можешь что-то предлагать? Наверно, это тоже как-то понижает свою самооценку. Вот что-то почувствовала?
И Да, конечно же, это было слегка обидно. И, знаешь, прежде всего это было слегка странно, потому что, как бы, в такой сфере опять же таки, как бы, все новые какие-то идеи могут создаваться только исходя из этих "а что если". Потому что на 20 таких идей, которых ты придумаешь, даже вот каких-то незрелых идей, что "а что если", может быть, 1 сработает.
Мгм. Так, 1?